เออ หนังไทยอะค่ะที่แบบว่า คือไม่คิดว่าจะดูหรอก แต่เพียงแค่ว่าดันเปิดไปแล้ว เออ มันสนุกก็เลยแบบว่าดู เพราะว่าหนังไทยปกติมันก็จะเป็นแบบ หนังสั้น ๆ เนาะ ไม่ได้เป็นแบบซีรี่ส์ภาค ต่อ อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ
อืม ครับ หนังไทยจริง ๆ เหมือนผมว่าจะมีนะ แต่ผมจำไม่ได้สิ ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร เอ่อ อะไรสักเรื่อง ซูเปอร์ฮีโรไทยอะครับผม ผม ผม แต่ผมจำไม่ได้นะ ที่เขาตกจากฮอหรือเปล่า จาก จากเครื่องบิน อันนั้นก็เหมือนจะเคยเปิดดูครับผม เหมือนอาจจะ อันนี้ แล้วก็นักเลงครับผม ใช่
อืม อุ๊ย จริงเหรอ ที่ตกจาก อ๋อ น่าจะเป็นพวกอินทรีแดง อย่างเงี้ยเหรอ อุ๊ย อันนั้นหนังเก่า มาก เลยนะ
เออ น่าจะเป็นอิน ใช่ครับ คือคุณพ่อเลือกเนาะ มันก็จะเป็นหนังเก่า ๆ นี่แหละครับ เท่าที่ผมดูส่วนใหญ่ อ่า แต่ว่า ส ไอ้ที่ผมยกมาเป็นเรื่องใหม่หน่อย คืออินทรีแดงนั่นแหละครับ ใช่แล้ว อินทรีแดงเนี่ยที่เราดูกัน แล้วก็จะมี อ นักเลงหรือเปล่าครับ ผมจำไม่ได้ แน่ แน่ใจนัก ย แต่อาจจะเป็นเรื่องนักเลง แล้วก็ อ้อ จริง ๆ หนังผีผมดูเรื่องหนึ่ง แล้วผมไม่ดูอีกเลย ก็คือห้องหุ่น <chuckles> อันนี้คุณพ่อเปิด แล้วผมก็ไม่ ขอให้ไม่เปิดอีกเลย เพราะตอนเด็กผมขี้กลัว แล้วก็ผมกลัวผีมากแล้วนอนไม่หลับ เขา ก็ เลยไม่ได้เปิดอีกเลย ใช่ จริง ๆ หนังผีอะ คือเป็นอะไรที่พ่อผมชอบเนาะ แต่ว่ามีผมเนี่ย รีเควสต์ ไม่ให้เขาเปิด เพราะกลัวมากเลยครับผม
อ๋อ อืม ต้องทำไงถึงแบบว่าไม่ให้เขาเปิดอะคะ?
แบบนอนไม่หลับครับ โอ้โฮ ผมแบบ โอ้โฮ เป็น ไม่รู้เนาะ ก็ ม. 3 แล้วจริง ๆ ก็ไม่ใช่เด็ก ๆ แล้วนะ แต่ผมกลัวผีอะ ตอนนั้นน่ะแบบกลัวมากเลย <chuckles> คือแบบห้องหุ่นนี่แหละครับที่แบบกลัวมากเลย แล้วเขาก็แบบ อ ช่วงนั้นเขาก็เหมือนกับว่า ช่วงลอยกระทง ช่วยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะ คือแบบมันก็จะแบบมีเสียง เสียง มาแบบเสียงกระดิ่ง กระดิ่งอะไรไม่รู้ แล้วก็อยู่นอก นอก นอกเมืองอะครับผม ก็ค่อนข้างจะหลอนไปสักพักใหญ่เลย อา ถ้าพูดตรง ๆ ก็เลยแบบเหมือนกับว่า เวลาเขา ก็พ่อเขาจะให้เหมือนกับว่าเราเลือกเนาะล่วงหน้าว่าแบบอยากดูอะไร แล้วเราก็จะไม่เลือกหนังผีตลอดเลย อะไรประมาณเนี้ยครับ ก็อาจจะมีเด็กหออีกเรื่องหนึ่งที่เคยดู อันนี้ผมก็ เหมือนว่าพ่อไปเห็นว่า เออ มันดี ก็เลยเลือกมาดู อย่างเงี้ยครับ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบ
<chuckles> อ๋อ อืม